Olha, eu queria, assim, alguns conselhos, até mesmo a sua opinião, porque, nossa, eu tenho tido muita dificuldade em manter uma rotina assim, né, todo dia de estudo. Tem sido bem difícil.
Ah, o que que tem acontecido? Como conta um pouco então, como que é a sua rotina atualmente e por que que tem tido essa dificuldade.
Então, o que acontece é que a minha rotina, ela tem variado muito. Até mesmo a questão do horário das minhas aulas também tem variado. Por exemplo, eu, teoricamente, era pra eu ter aula na universidade todos os dias, das 8h00 às 14h00.
Certo. Uhum. Tá.
Mas aí acontece que alguns professores cancelam ou remarcam a aula e tudo em cima da hora.
Hum, entendi. Então não tem um pré-aviso, você fica sabendo um pouco antes?
E aí, por exemplo O pré-aviso é, tipo, assim, na noite anterior. <laughs>
<laughs> Tá, aí não adianta tanto, não dá pra programar muito o dia.
Exato. Aí, por um lado, eu penso assim: se é, por exemplo, o professor da 1ª aula, das 8h00 às 10h00, que remarcou, eu penso assim: "Poxa, vou poder dormir um pouquinho mais, né".
Certo. <chuckles>
E aí eu vou dormir assim um pouquinho mais, vou pra aula, às vezes termina meio-dia, às vezes termina às 14h. E normalmente quando termina às 14h, depois que eu volto pra casa, até eu chegar em casa, até eu almoçar, já são, assim, 15:30 sabe?
Ah, entendi. E aí depois você ainda tem que estudar, provavelmente mais.
Exato, depois eu ainda tenho que estudar, fora que às vezes eu preciso ir no mercado, preciso lavar roupa, organizar meu quarto, né, cozinhar.
Sim. Uhum.
E aí eu sinto que o dia foi embora, né? <chuckles>
Sim, é verdade. Então as aulas, em teoria, deveriam ser sempre das 08:00 às 14:00
Exato, na teoria sim.
Certo. E você pensa em, você estabelecer um horário pra você acordar, que seja até mais cedo do que esse, pra depois você provavelmente usar os horários quando não tiver, eh, não tiver essa aula, tiver esses atrasos, você usar pra estudar um pouco mais e ficar mais livre à tarde ou à noite?
Olha, realmente faria sentido, né, eu tentar isso. Mas o que que acontece. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir, sendo aqui cem por cento sincera. <chuckles> Eu adoro dormir. Então quando eu tenho essa oportunidade de dormir um pouco mais, confesso que eu tenho aproveitado e dormido um pouco mais, ao invés de pegar esse tempo e fazer alguma outra coisa, sabe?
<chuckles> <chuckles> Entendi. Tá, entendi. Porque, o fim de semana, que é o momento que daria pra dormir mais pra você, não é sufi 2 dias a mais na semana pra dormir mais, não é suficiente. <chuckles>
Olha, às vezes não é suficiente, porque daí eu sinto que durante a semana eu já tô me arrastando, sabe? <chuckles>
<chuckles> Ah, entendi. Ou é porque no fim de semana você sai com seus amigos, aí acaba chegando em casa 2:00, 3:00 e acorda às 10:00 e aí dá tudo continua com sono, ou não é, esse seu hábito?
Olha, às vezes eu acabo realmente saindo com eles na sexta à noite ou no sábado, mas aí eu venho, mas eu consigo dormir bem, consigo dormir assim bastante horas, digamos, né, no final de semana, seja acordando 10:00 ou 11:00, dependendo da hora que eu chegar em casa.
Uhum. E as tarefas de casa que você mencionou, mercado, lavar roupa, cuidar das coisas, você tem um um uma agenda para elas? Você coloca para fazer preferencialmente fim de semana, quando você está mais livre, ou nem sempre é muito organizado? Você acaba as coisas, você vai no mercado porque não tem mais, fica um pouco assim?
Assim, eu gosto de otimizar meu tempo, digamos. Então, por exemplo, quando eu tenho que ir no mercado, eu tenho consciência, por exemplo, hoje eu vi que a minha carne tá acabando, então eu sei que amanhã eu tenho que ir comprar, porque eu só tenho até amanhã no almoço.
Uhum. Sim. Tá. E amanhã é que dia da semana?
Então o que que eu vou fazer? Amanhã, terça. <laughs>
Ah, então caiu na semana. É, uma ideia seria cair sempre no fim de semana. Então você comprar carne suficiente para os 5 dias da semana e terminar no sábado ou no domingo, porque aí você pode ir num dia que você está mais livre, nunca ter essa compra necessariamente no meio da semana, porque te atrapalha. Vai ser um por exemplo, amanhã, o horário que você estaria estudando, você vai ter que ir ao mercado.
Exato. Uhum. Sim. Pois é, mas confesso que eu tenho costume de quando eu volto da aula, passar no mercado já e comprar o que eu preciso, sabe. Aproveito que eu já tô fora de casa para eu poder comprar.
E come algumas horas, né, provavelmente. Ah. Uhum. Entendi. É, é uma boa também, porém vai te atrasar a ida pra casa, né. Mercado é sempre fi
Exato, porém me atrasa e meu almoço fica daí mais tarde ainda, e automaticamente vai empurrando tudo um pouco mais, né.
Empurra, sim, empurra tudo, porque pelo visto quando você sai da faculdade já no meio da tarde, né, já parece que já perdeu o dia, porque até você chegar em casa, fazer a comida.
Sim, é exatamente isso. Quando eu realmente tenho aula até às 14h00 eu sinto que depois que eu chego em casa, até eu almoçar, sentar um pouco, já são quase 16h00 e eu sinto que eu não fiz assim nada, né.
Uhum. Sim. Então realmente organizar todas essas coisas para que os seus dias durante a semana sejam dedicados ao estudo, fazer a sua rotina se encaixar nisso, seria uma melhor opção. E dormir, já que é tão importante para você, e de fato, quem estuda precisa dormir para meio que reorganizar as informações, né, no cérebro. Não, não tem como você estar com sono e a absorver nenhum tipo de informação. Então talvez você deva, deva manter. Uhum.
Uhum. É. Uhum. Pois é, e eu com sono, esquece, até o meu humor muda. <chuckles>
Com certeza, porque depois de estudar de manhã, depois de almoçar e à tarde ter que estudar, tem que estar em dia com o sono, né, senão vai dar aquele sono incrível depois do almoço.
Nossa sim. E confesso que antigamente eu até tirava um cochilo de tarde, mas de uns tempos para cá eu parei, porque eu falei assim: "Não, eu preciso que o meu dia seja mais produtivo". Então, ao invés de eu dormir depois do almoço, eu me aguento, e aí eu estudo, faço o que eu tenho que fazer e de repente eu tento dormir um pouco mais cedo de noite.
<laughs> Tá. Entendi. <chuckles> Sim, é verdade. Estudar 4 horas por dia seria suficiente pra você?
Seria, seria sim. Eu ali fazendo todo dia, eu acredito que seja o suficiente, sim.
Uhum. É, porque das 16h às 20h é o é o horário que você vai ter pra estudar. Eh, tendo esse intervalo aí pra você chegar em casa, almoçar, descansar um pouco, né? Porque comer e sair pra estudar também num num funciona, né, digerindo um almoço.
Sim. Pois é.
Desanuviar ali um pouco, voltar a estudar e daí ainda sobrar, a partir das 20h pra você também fazer essa ou uma atividade física ou relaxar um pouco, né, também antes de dormir, que é realmente seus dias
Uhum. Pois é, tomar meu banho. <chuckles>
<chuckles> Exatamente, seus Skin Care tomar o seu banho, assistir um pouco alguma coisa leve na TV e desconectar do estudo, né? Você tem que fazer
Exato. Uhum. É verdade. Mas olha, nessas 4 horas, assim, eu acho que é muito difícil realmente ficar quatro horas direto, né, estudando. Você acha que seria legal se, por exemplo, eu estudasse das 16h às 18h, e daí às 18h eu faço uma pausa, e esse tipo assim, aí tomo meu banho ou lanche, né, como assim uma coisinha, e aí eu volto e estudo até umas 20h30, e aí paro direto pra jantar. Você acha que seria uma boa?
várias Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, intervalar sim. Se fossem 4 horas, já ia sugerir que você fizesse em intervalos também no estudo. Ninguém estuda direto, acho que nem 1 hora direto num num dá muito certo, a não ser que seja ler alguma coisa mais u leve, mas estudar É, sempre vai ter que ter uma pausa. No geral, é 45 minutos que dizem que é o foco de atenção, talvez até menos pra algumas pessoas, né. Então, as essa pa quebra no meio talvez te ajude. O banho, então, deixa você um pouco mais revitalizada, né. E já
Uhum. Pois é. Mais tranquila. É verdade. Sim. Confesso que eu gosto de usar o banho como <chuckles> um tipo de intervalo, sabia? <chuckles>
A pausa. <chuckles> É, interessante, até se você tem matérias diferentes pra estudar, dividir a que é mais difícil, né. Ou depois do banho ou no início, quando você depende, se o banho te relaxa ou te desperta, né? É interessante fazer essa quebra.
Olha, é verdade, não tinha pensado nisso, de eh, por exemplo, ai, colocar a matéria mais difícil antes ou depois, né, ali pra ter o intervalo. Realmente faz sentido. De repente, até funciona melhor colocar antes, porque aí eu penso assim: "Ok, a mais difícil já tá feita". Aí eu dou uma relaxada no banho e depois
Uhum. <chuckles> O banho fica mais relaxante quando a mais difícil já tá feita.
Exato, tenho mais aquele sensação assim de dever cumprido, né. Pelo menos minha parte tá feita. <chuckles>
<chuckles> É, tem razão, porque aí o mais difícil antes e os mais fáceis depois do banho, porque o banho já é um caminho pra relaxamento e pra ir dormir, né. As matérias que você gosta mais e são mais fáceis e interessantes, talvez até depois do banho, pra já ir indo pra
Uhum. Sim, é verdade, porque aí pode ser uma forma também de eu até me interessar mais por estudar depois, porque às vezes quando eu faço essas pausas, pra voltar depois é um pouquinho difícil. <chuckles>
Uhum. <chuckles> É, se colocar essa matéria mais difícil, depois vai falar: "Nossa, não, vo-vou fazer um banho durar duas horas, né?" <chuckles> O banho é uma
Pois é, e daí vou deixar a matéria difícil pro outro dia. <chuckles>
<chuckles> É verdade, organizar desse jeito fica mais interessante. Às vezes, não sei se você estuda desenhando ou anotando, talvez essa parte mais lúdica ficar também ficar pra depois do banho, com anotações. É isso.
Olha, é verdade. Eu normalmente tenho o costume sempre de ler a matéria e eu vou marcando as coisas mais importantes. E aí depois eu meio que faço um resumo, sabe? Tento lembrar o que que tava escrito naquele capítulo ou naquele PowerPoint e tento resumir.
Uhum. Uhum. Sim, com certeza. É uma boa, eh, fazer esses resumos é legal também, é, depois, assim, quando você já tá mais tranquila, pra ir fixando a a matéria e indo caminhando pra o resumo é como se fosse assim: "Ok, a gente vai pausar aqui, né." Porque o resumo é sempre no fim da, do livro, no geral. Aqui está o resumo de tudo que você leu di dizendo pro cérebro, né? "Bom, é isso, amanhã a gente retoma. Guarde esta informação, por favor". <chuckles>
Uhum. Sim. <chuckles> Exato. Aham. <chuckles> Sim, tentando guardar ali realmente só a parte mais importante, né. E pronto, já tá. <chuckles>
<chuckles> Exato. E aí depois começar a sua rotina de despressurização, né. Assistir essa coisa leve, tomar um chá e desconectar disso. Talvez pra você nem seja bom ler um livro, né. Porque você lê livros o dia inteiro. Fazer
Uhum. Sim. Pois é, ler livro à noite realmente é algo que me dá um pouco de preguiça, assim, sabe. Já que eu leio tanta coisa durante o dia. <chuckles>
<chuckles> É, porque você leu to É melhor ver alguma coisa, né, na TV, ouvir uma música, às vezes também é melhor, que é um outro sentido.
Sim, uhum. Olha, é verdade. Inclusive eu escuto no banho, sabia? <chuckles>
Ai, perfeito, banho pra ouvir música e cantarolar um pouco também. <chuckles> Desestressi <chuckles> Muito bom o intervalo de show, hein, entre o estudo, é perfeito pro seu cérebro dar um reboot. <chuckles>
Exato, eu faço meu próprio show. <chuckles> Sim. Ah, eu adoro. E olha, muito obrigada pela conversa, viu? Eu realmente gostei. Adorei as dicas e eu vou tentar, hein?
Ah, sim, tenta sim, e depois você volta aqui pra me contar se deu certo, se precisa reorganizar ou se quiser desabafar, tô por aqui.
Sim, eu conto sim, muito obrigada.
Até mais.